Oh, git nah, selain itu apakah suka main kan banyak tuh, yang tadi Kakak bilang, apakah suka kayak main game-nya, atau mungkin, eee, kayak nonton Shopee Live-nya, atau apa, Kak?
Ya. <chuckles> Heeh heeh. Heeh heeh. Ih, aku nggak main game-nya lagi, aku bener-bener buka berandanya Shopee, Kak, <chuckles> terus kayak, kalo iya, bener, terus kayak, eee, aku biasanya ngecek-ngecek keranjangku sendiri kan, karena, eee, kalau misalnya kita udah masukin keranjang kan, kita lebih gampang me-monitoring kalau misalnya ada diskon, gitu loh, Kak, jadi, eee, biasanya ada tulisan gitu kan, kayak diskon 10% dari pertama kali dimasukkan keranjang, gitu. Ja jadi kalau misalnya ada diskon, aku langsung check out gitu, jadi kayak itu pentingnya mengakses Shopee sih, Kak, kalau aku, jadi suka banget. <laughs>
Oh. Oh, hanya belanjanya aja? Mhm. Mmm. Iya iya. Oh. Oh. <laughs> Ya, paham paham paham. Jadi, eee, makanya lagi ngecek Shopee, op "Ah, mumpung lagi diskon nih, harga murah, oh langsung CO," kayak gi
Iya. Bener, kayak gitu. <laughs>
Oke oke, eh, tapi kalau Kakak, ini enggak sih, sampai kayak, eee, kecanduan smartphone enggak sih? Misalnya jadi, eee, sering gitu, eee, mak ya terus jadi malah kayak ganggu waktu tidur mungkin, karena keasikan scrolling kan, jadi begadang atau misalkan ganggu kerja juga, gitu kan, atau misalkan, eee, malah kayak nggak fokus sama orang sekitar, gitu?
Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya.